Ve ben orada aslında bir arkadaşım yaşıyordu ama onunla kalırım diye düşündüm ve öyle geçerim diye düşünmüştüm havaalanına ama mümkün olmadı. O yüzden havaalanında yatmak zorunda kaldım çünkü toplu taşıma yoktu. Evet, bayağı
Tamam. Hı hı. Öyle mi diyorsun? A! Çok bu değişik bir deneyim olmuştur senin için. <chuckles> Korktun mu peki? Ha Evet.
Evet, biraz korkutucu, soğuk ve şeydi ama yani hallettim bir şekilde. Ama tabii ki bir daha deneyimlemek istemeyeceğim bir şey, eee, oldu. Evet, yani, bayağı belim falan ağrı
Tabii, tabii haklı olarak. Peki, eee, yani, eee, mesela oradan gelip alamadı mı biri seni, iletişim mi kuramadınız? Yani yapılabilecek şeyler de olabilirmiş aslında.
Eee, ya, bu gidişte, yani, aslında ve, hani, Güney Fransa'ya yolculuğumdaki havaalanı deneyimim, hani, 2 saat mesafede bir yer. Sabahın sallıyorum 05.00'i falandı uçuş. Hani, çok saçma bir durumdu yani bir yer Toplu taşıma yoktu çünkü. 2 saat ben kimden, hani, "Beni arabayla götürür müsün?" diye isteyeyim? En yakın şehir m Hani, böyle çok garip bir durumdu ama bir şekilde yani hayatta kaldım orada, bir şey o yaşamadım. Sonra, böyle, eee, m aslında orada küçük bir şehre indim, böyle, önce. Çok küçük bir şehirdi, kimse İngilizce konuşmuyordu. Böyle, bir çok şeydi, çok, ımm, sürrealdi çünkü gerçekten böyle köy gibiydi yani indiğim şehir. Eee
Ha ha. I hı. Hı hı. Evet, evet. Ha ha. Tamam, hı hı. Evet. <laughs> Hı hı. Evet. Etkilendi mi peki, böyle, hani, güzel miydi doğası ya da, işte, es eee, şehir estetiği?
Evet böyle

Iıı, şöyle oldu, ben oradan sonra Marsilya'ya geçince orada, eee, bir uygulama kullanıyorum ben, bir gezgin uygulaması aslında. O vesileyle birileriyle tanıştım. İşte, böyle oturdum, kahve içtim falan. Eee, Couchsurfing. Böyle bir gezgin uygulaması. Orada, ya, işte, belki oranın yerlileriyle tanışıyorsun, o buluşuyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya da orada aynı şekilde gezen insanlarla. Ben birkaç tane yerliyle denk gelmiştim ve hepsinde böyle aslında şey vardı, emm, hani, Marsilya da galiba, hani, en büyük şehirlerinden bir tanesi Fransa'nın. Ama böyle herkes, ben asla Paris'te yaşamak istemezdim, burası, ben buraya aitim falan gibi bir hissiyat vardı. Hani, Paris'i böyle biraz daha şey gibi algılıyorlardı, bürokratik, çok resmî, hani, çok daha böyle kurallı bir şehir gibi bir bakıma. Hani, burada daha denizin kenarında olan şehirler zaten böyle bir insanları daha bir r eee, rahat oluyor. Yani, mesela, işte, benim orada
Hı hı. A! Çok güzel, nedir o uygulamanın ismi? Tamam. Evet. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. Hı hı. Evet, çok güzel. Ha ha. Evet. Ha ha. Evet. Rahat. Daha böyle rehaveti, günlük hayatın koşuşturmasına çok da, eee, sahip olmayan, daha böyle, hani, uyumlu belki doğayla. Hı hı.
Aynen. Aynen. Aynen. Orada buluştukla buluştuğum insanlardan bir tanesine demiştim, sen ne iş yapıyorsun? Hani, şu anda çalışmıyor musun falan. Home office çalışıyorum demişti, aaa, ve, hani, o anda ama benle de kahve içmeye gelebiliyor falan. Hani, böyle bir şey bir <chuckles> eee, rahat bir ha ha hâli tavrı herkesin vardı, yani.
Ha ha. A! <chuckles> Çok güzel. Belki de insanların bu tavrı da seni çekmiş olabilir mi? Yani, hani, sana gerçekten buranın yaşanabilecek bir yer olduğunun işaretlerini vermiştir belki bu insanlarla olan görüşmelerin. Hı hı. Evet.
Olabilir, olabilir. Hı hı. Ya, ben çok böyle katı şeyleri, şehirleri falan sevmiyorum. Hani, çok böyle her yerin kurallarla dolu olduğu şekilde bir hayat hiç istemiyorum. Hani, böyle bir şey özgürlüğü bana çok tatlı gelir, yani. İşte, istediğinde plaja gidip denize girebiliyorsun mesela, hani. Marsilya'nın en çok sevdiğim özelliği de oydu. Hani, evet, deniz var
Hı hı. Ya, güzel. Ha ha. Peki, Türkiye'nin de öyle bir bölgesinden mi geliyorsun?
Eee, o kadar değil ama evet, denize çok yakınım aslında yani. Emm, hani, böyle bir şey hissiyatı var. Deniz var birçok yerde de. Hani, be ben ben de görüyorum, yakınımda da var. Ama böyle bir, hani, o denizin şehrin merkezinde olması bana çok şey, ımm, böyle bir ş güzel geliyor ya. Böyle giriyorsun denize, sonra insanlar bakıyorsun, çıkmışlar, yürüyorlar. Sonra kahvelerini içiyorlar, bir yerlerde oturuyorlar. Hani, deniz hep ulaşılabilir, yani. Be belki bir anda arkadaşınla kahve içerken spontane bir şekilde, "Hadi gel, bir girelim çıkalım." diyebilirsin, yani. O, böyle o özgürlüğü çok isterdim hayatımda. Hiç o kadar özgür olmadım denize girebilme konusunda, hani, direkt o kadar yakınımda olması konusunda. O çok güzeldi, yani
Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. Anladım. Evet. Peki, eee, bugün gene oraya seyahat etsen tek başına mı gidersin? Aynı sokaklara girip çıkmak ister misin? Yani, daha önce deneyimlediğin şeyleri tekrar mı yaparsın yoksa, eee, daha farklı, daha önce deneyimlenmediğin şeyler mi eklemek istersin?
Hı hı.